Mmm, sampai kayak pemulihan gitu ya udah mau sembuh, hmm.
Udah heeh, udah agak baikan gitu kan. Terus, ya udah aku beli bakso aku campur nasi tapi nggak usah pakai sambel dan lain-lain kan itu kayak apa ya bah apa, kurang dianjurkan kan kalau kayak gitu jadi kayak cuma pakai kecap terus menikmati kenikmatan aduh, apalagi kayak bak bakso beranak itu top markotop sih. Itu makanan terenak seantera dunia.
Hmm. Oh, oke. Iya iya iya iya. Oh, apa tuh apa tuh bakso beranak tuh apa yang dia punya anak gitu si baksonya?
Hmm. Iya iya, jadi tuh pas kita belah ternyata tuh ada bakso kericil-kericilnya gitu kerucil yang di dalam gitu, itu enak banget sih.
Hmm. Oh. Karena kamu suka bakso jadi karena eee, apa kalau bakso melahirkan bakso lagi tuh jadi ini ya nikmat banget ya baksonya jadi banyak gitu, wah.
Hmm. Hmm hmm, iya. Disebutnya bakso beranak. Nah yang unik ini nih dulu dekat kampusku aku sangat amat bersyukur sih.
Gitu. Mhm. Gimana gimana? Ada apa itu di dekat kampusmu itu?
Hmm, ada orang jual bakso dan itu tuh bervariasi. Ada bakso keju, ada bakso beranak.
Oh, kamu suka yang gitu?
Terus apa lagi ya? Iya kan kayak dicoba kan satu-satu. Terus ada bakso mercon, bakso mercon itu tuh jadi bakso iya, pedes isinya tuh di dalam cabe, dalamnya itu cabe.
Oh, oke. <chuckles> Pedes? Hmm hmm.
Kalau beranak tadi kan dalamnya ada bakso kecil-kecil ya mininya gitu kan? Nah kalau bakso keju dalamnya ada kejunya cuma aku gak terlalu suka sih kayak kurang cocok.
Mmm. Oh, kalau keju nggaklah ya? Hmm hmm.
Mmm, heeh, kurang cocok sih kalau kayak gitu. Kenikmatannya kayak kurang gitu harusnya pedes eh malah ada kayak asin-asin kejunya kan. Terus apalagi ya, aku lupa deh. Lupa, hmm.
Oke oke. <chuckles> Mmm, hmm. Oh, berarti kamu, eee, bukan bakso yang polos aja ya, kamu suka juga nih nyoba-nyoba selama dia bakso itu kan akan kamu coba gitu ya? Eee oh, tapi ada yang cocok ada yang engga mungkin ya? Nah itu sih yang aku penasaran tuh, eee, yang kamu cerita dari kecil itu sampai besar itu apakah baksonya sama, tukang baksonya sama, tempatnya sama atau itu pokoknya kamu suka bakso, eee, di mana pun bakso yang katanya enak gitu atau memang, eee, apa kamu pengen coba itu kamu akan ya itu bisa menjadi mood booster-mu gitu. Me mood mood mood booster-mu gitu. Itu, eee, semua baksokah atau memang di tempat tertentu?
Mmm, iya. Semua variasi. Mmm. <chuckles> Mmm. Hmm.

Baksonya pedes. Nah pas SMA ini mhm, mesti pedes soalnya kalau kalau nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu dan harus ada kecap gitu kan, dan suka ya pakai pakai kecap. Tapi aku nggak suka pakai cuka, rasanya kayak aneh aja kalau pakai cuka gitu ya. Dan kadang itu pakai lontong. Wah, itu nikmat banget sih pakai lontong. Mhm, mhm, aduh jadi laper. Itu pakai lontong terus yang kayak es teh atau mungkin ada nih kadang, eee, deket pasar ya, eee, itu baksonya tuh yang bakso gede gitu. Terus minumnya tuh es teler. <sucks teeth> Mhm, mantap banget asli. Itu yang kayak kita waktu itu kombo bangetlah itu pas itu tuh yang kayak habis nemenin mama aku belanja gitu kan, panas-panas gitu ya, terus makan bakso sama es teler. Hmm, enak banget enak banget itu. Terus pas SMA <swallows> pas SMA itu aku tuh sering dijemput sekolah sama papaku kan itu tuh yang kayak, kayaknya rutin ya tiap hari tuh jajan, jajannya itu jajan bakso. Kalau jajan kalau nggak bakso mie ayam, hampir tiap hari. Mhm.
Me mesti pedas. Mhm. Hmm. Oh pake kecap, mhm. Oke. Mhm mhm. Hah? Oh, a oke itu di tempatmu yang pake lontong? Oh. <chuckles> Mhm. Itu kombo banget nggak sih? Heeh. Mhm. Oke oke, heeh. Apa tuh? Heeh. Oke, itu kamu nggak bosen?
Nggak, <chuckles> nggak bosen.
Wow! Wah! Se bahkan sampai sekarang ya itu jadi makanan favoritmu ya? Yang bikin kamu bahagia gitu? Mhm.
Nggak bosen sama sekali. Hmm. Iya kayak mis bener itu. Jadi kayak gimana ya, maupun aku sakit ya aku pernah kan yang sakit tipes itu kan. Nah sebenarnya kan nggak boleh ya makan-makan kayak gitu.
Oh, mhm. Nggak boleh, iya.
Mhm, nggak boleh kan, tapi aku nunggu aku nunggu momen soalnya pas itu tuh lidahku kerasa pahit kerasa pahit gitu. Itu pas aku udah kuliah deh, eee, kuliah kayaknya, mhm. Nah itu aku sakit tipes kan terus yang kayak, "Aduh makan apa sih nggak nafsu banget mau makan," daripada berat badan turun banyak kan. Nah terus aku yang kayak, "Pengen bakso nih tapi kok masih sakit," terus aku nunggu nih kayak beberapa hari pas
Heeh. Iya. Oke. Hmm. Mhm.

Mmm, kalau boleh dijumlah nih, tempat-tempat yang kamu biasanya, eee, kunjungin ya buat ba buat makan bakso ada berapa sih? Mungkin sekitar-r rumahmu atau, mmm, berapa tuh yang kamu andelin tuh. Misalnya aku minta rekomendasi, kamu akan rekomendasikan berapa tempat deh di bakso di tempatmu?
Heeh. Heeh. Heeh. Mmm, di tempatku ya, kalau di tempatku pas aku masih kuliah itu, mungkin ada banyak, karena di sana lebih luas juga iya lebih luas dan, eee, memang enggak banyak yang mengecewakan gitulah. Emang benar-benar rasanya nendang semua, benar-benar gacor parah lah gitu, eee, mmm.
Mmm, lebih banyak. <clicks tongue> Oh. Oh oke. Itu kamu cobain semua enggak? <laughs>
Cobain semua, eee, rata-rata yang deket-deket dari kos sih tapi kalau yang jauh banget enggak. Cuma yang bakal aku rekomendasikan paling yang memang, eee, baksonya itu jenisnya yang kayak agak gede terus yang memang kuahnya enak gitu ya yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang di rumah dekat rumah paling 1 atau 2 sih, karena memang daerah aku tuh enggak yang terlalu gede gitu heeh dan
Oh. Mhm. Ya ya ya ya. Mmm. Mmm. Andalanmu. Oh oke oke. Eee, kalau kamu keluar berarti ya, keluar kota atau tempat lain juga yang dicari bakso ya?
Heeh? Eee, keluar kota ya? Nah, itu sih, berhubung keluar kota biasanya sama keluarga gitu sama mama juga. Nah, mama tuh sukanya yang kayak nasi Padang gitu loh. Nah, itu aku tuh enggak terlalu doyan heeh. Jadi kadang kalau beli nasi Padang kayak aku suruh apa suapin. Jadi kayak sepiring berdua gitu tapi kalau udah bakso aku makan sendiri gitu, mhm.
Pasti ya, heeh. Heeh. Oh, beda. <laughs> Oh. Oh oke enggak heran. <chuckles> Oke oke. Wah, ini aku baru tahu sih kalau efek bakso bisa semembahagiakan itu buat orang lain buat kamu <chuckles> Seru dan lucu banget ceritanya. Ini thank you ya udah berbagi jadi tahu dan, eee, dapet gambaran juga nih, soal pengaruh bakso kepada kebahagiaan. Thank you ya. Makasih udah cerita.
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mmm. Iya. iya lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya, oke, makasih.
Oke oke, sampai jumpa.

Tapi kamu suka? Se a se a selama itu bakso, kamu akan, eee, itu oke-oke aja ya soal bumbunya tadi tuh, misalnya bumbu kacang atau apa kamu mix kayak gitu, oke ya?
Gitu. Mhm. Mhm. Mhm, oke. Eee, ada juga kan yang bakso ikan ya?
Iya bakso ikan ada, mhm, kamu coba juga?
Hmm. Nah. Eee, pernah sih, cuma kayak kurang cocok sih kalau di aku ya, emang aku suka yang baunya heeh. Baunya apa?
Oh, kalau ikan kurang. Nah, sem mhm. Se semenjak kamu bikin itu, akhirnya, apakah kamu, eee, terus kamu akhirnya konsumsi, bakso yang kamu bikin sendiri, atau kamu tetep nih beli-beli di luar gitu, yang tempat-tempat yang, eee, emang biasa kamu kunjungin gitu, kamu datengin?
Mhm. Mhm. Nah, kalau untuk itu, karena aku, eee, ini ya, kadang kalau misalnya ngerjain sesuatu yang sampai malam, atau yang benar-benar lagi belajar keras gitu ya. Itu tuh kan itu ya, tadi tenagaku kalau Popeye itu kan sayur ya, kalau aku bakso gitu. Nah, jadinya tuh aku bikin bikin itu sendiri. Cuma kadang tuh memang ada waktu di mana, nggak sempet bikin, karena itu agak ribet sih bikinnya, yang kayak harus tepung, terus heeh. Berhubung aku belum punya chopper juga, jadi pakai blender. Nah blendernya itu, kayak 2 kali gitu, biar agak halus gitu kan. Terus yang kayak nunggu apa, di bunderinnya, terus nunggu direbusnya, tebel banget gitu loh, ngabisin waktu. Terus ya udah deh, kadang kalau kepaksa, aku beli, gitu.
Mhm. Mhm. Oke. He Iya iya iya iya. Ngadoninnya apa segala macem ya, mhm mhm. Mmm. Oke. Mhm mhm mhm. Mhm. Mmm. Oke oke. Iya iya.